Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora dimmi tutto, dimmi.
Ciao. Ciao. Ascolta, ti racconto una cosa: mhmm, pensavo al microonde, no, <chuckles> l'altro giorno così
Okay, sa santo microonde. <chuckles>
Santo microonde ch'è in tutte le case degli americani, ehm, stavo guardando un articolo, c'era scritto no perché il microonde l'hanno scoperto negli anni '50.
Esatto, esatto. Mh-mh. Addirittura. Cavolo.
Eh, e quindi mi è venuto mi è venuto <chuckles> tipo il classimo il classico coccolone, tipo: "Scusa un attimo negli anni '50, che non conoscevano affatto la tecnologia molecolare, perché qui cioè muovi le molecole di un cibo per scaldare, come han fatto a costruire il microonde?" Allora niente, c'era un tizio che diceva: "No, ma hanno preso la tecnologia da dagli ufo."
<chuckles> Ah-ah. Sì. Esatto. Di acqua, esatto. Sì, sì. Okay. D ah ecco, <chuckles> giustamente. <laughs>
<chuckles> È fantastico. Però dico cioè ci sono delle delle scoperte che hanno cambiato, no, completamente la nostra vita.
Okay. Ma sì, guarda. Sì, sì, sì, esatto. Ma che poi banalmente, no, anche e ecco, d i tanti piccoli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente, no, veramente pe nella vita di tutti i giorni per fare qualsiasi cosa. E, uhm, sembra una sciocchezza, però quando uno di questi elettrodomesci si e elettrodomestici si rompe secondo me è proprio lì che si capisce quanto noi ormai siamo abituati e quanto abbiamo la vita facile, no, grazie a tutte queste piccol esatto, e ehm, e davvero, mhmm, sebbene uno magari, mhmm, possa pensare che, sì okay è vero non sono cose fondamentali per la sopravvivenza, però
Eh, ma scherzi? No, perché io tipo, il microonde ad esempio non lo uso quasi mai, però però ce l'abbiamo, hai capito; e mi è mi è venuto così da pensare perché ho visto che qui gli americani usan solo quello praticamen
Atto. E certo.

Eh, ogni tanto sì, guarda, ehm Mh, sì, mhmm, cioè
Un fermaporta. Diventa un fermaporta. Ecco qua che ti trasformo il telefono in un niente cosmico.
Esatto, esatto, esatto, esatto. Guarda, considera che dove vivo adesso ho una casa in campagna io, e qua la linea telefonica prende male. E e la prima, diciamo, settimana, 10 giorni che ho abitato qua, non avevo ancora internet perché avevo preso appuntamento per farmelo mettere, però appunto arrivavano qualche giorno dopo. Te lo giuro, ho ho fa ho ho fatto una settimana nell'Ottocento praticamente, era come non lo so, mi mancava solo girare per casa con le lampade a olio, e mi sono resa conto, veramente di cioè, non sono più capace di p passare il tempo facendo qualcosa che non sia scrollare, o comunque non lo so, andarmi a leggere cioè, banalmente stavo lì che dicevo: "Okay, adesso, vabbè, non posso stare magari sui social, allora mi vado mi mi eh, vado a leggermi qualcosa online. Cavolo! Non prende internet." Oppure, che ne so, uhm: "Vabbè, mi metto a cucinare qualcosa, cerchiamo la ricetta per fare questa cosa. Cavolo! Non prende internet." Cioè, ero praticamente paralizzata. <giggles> No.
Ah, okay. Vabbè. Eh. Fantastico. <chuckles> Certo, mi leggo un libro. No. Cioè, è una passeggiata. Sì, sì, ma mi sono accorta mi sono accorta anch'io che, uhm, mi pavoneggio tanto che i telefoni sono arrivati quando io ormai avevo tipo 16 anni, quindi posso anche stare senza. Mi sono accorta che ce l'ho spessissimo in mano e e che a volte proprio lo cerco, capito, perché e dico: "Ma come so' messa? Ma davvero?"
<chuckles> Ah-ah. Esatto. Infatti. Esatto, esatto. Eh, no, no, ma ma è così. Guarda, che poi in realtà questa cosa che hai detto in parte la sento anch'io, perché comunque anch'io ho passato tutta la mia intera adolescenza e anche i miei primi 20 anni, cioè, senza smartphone, perché avevo ancora quei cellulari di prima che facevano solo le foto co con 4 pixel, quindi, cioè Eh, esatto, eh. S S SMS e telefonate, e quindi, in realtà sì, anch'io mi sento di far parte, no, di quella fetta di eletti che non vivono totalmente in funzione del telefono. Che per carità, sarà anche vero, cioè, magari è più facile per me che per una persona che adesso ha vent'anni. Però comunque mi rendo conto che quando ho i tempi morti, così, che devo ammazzare, no, l l'attesa di qualcosa, cioè, viene proprio spontaneo, è come hai detto tu, te lo ritrovi in mano senza neanche aver pensato razionalmente di: "Okay, adesso prendo il telefono e faccio qualcosa." È così, ehm, è una specie di prolungamento
Erto. No, che telefonavano, <chuckles> facevano il loro lavoro. Scherzi. Ma io non non cioè, più che altro penso a un ragazzo giovane, no, che a scuola utilizzano i tablet
Mh-mh. Mh. Mh. Esatto.
quindi non san più scrivere, in buona sostanz
Mh. Mh. Mh. È vero. È vero.
Con la biro. <chuckles> Vabbè, usano i tablet. Poi, cioè, l hanno il telefono tutto il giorno, arrivano a casa, fanno i videogiochi online.
Sì, sì, sì. Mh-mh.